А, у тить ли у У меня такая работа, что, а, приходится куда-то ездить, что-то делать, и из-за этого у меня график часто меняется, вот. Иногда в одно время приходится вставать, иногда в другое. И из-за этого я не могу как-то настрои настроить свой режим сна на какое-то одно определённое время, и приходится всё время перестраиваться. Из-за этого я иногда не высыпаюсь, а иногда не могу заснуть, и поэтому мне приходилось как-то искать способ, как быстро засыпать вот и как-то быстро просыпаться. И вот потихонечку, да, нашлись действенные способы.
Понятно, да. Мгм. Ясно, интересно. Ну, здорово, что ты смог как бы сам себе помочь, а Или ты всё-таки обращался к каким-то специалистам, может быть, или советы друзей тебе помогли, или вот просто сам и интернет, наверно, да?
Ну да, ну, были советы друзей и по наподобие, что есть витамин такой или это лекарство, не знаю, наверное, это витамин, мелатонин называется вот. Я слышал про него много, что он помогает для сна вот. И купил себе, попил, он правда помогает где-то за 2 часа. Если выпить, то ты брыс быстро к в сон идешь, как-то спать хочешь, да и спишь крепче.
Да-да, что-то слышала. Да, и ты какое-то время им пользовался, а потом перестал? Этот витамин, он, может, какое-то привыкание создаёт. Ну, как его, посоветуешь, может?
Нет, но как будто бы после него утром всё равно как-то ещё немного спать хочется и сложнее, а, в бодрый режим прийти. Поэтому я потихонечку от него отказался, потому что всё-таки хочется утром Да, утром хочется быстрее быть бодрым, чем от этого лекарства.
Всё-таки побочные, да, какие-то побочные? Понимаю. А вот именно настоящими снотворными ты никогда не пользовался? А ещё вот д антидис депрессанты я слышала, многие люди принимают для сна. Ну, у кого нарушен сон, то как бы антидепрессанты, вот всё в комплексе улучшают, ну, наверное, депрессию у этих людей, я не знаю. Ну и сон.
Не-не. Мгм. Мгм. Ну, не знаю, я в своё время пил как раз про такие, которые вы говорите, но это наоборот, это настолько сильно вклонен сон после него, что я бывало спал по 16-20 часов в день. Это прям очень много вот. И всю ночь спишь, просыпаешься и понимаешь, что ты можешь по 2 часа пожить, что-нибудь поделать, и тебе опять будет сильно в сон клонить, ты не сможешь с этим бороться.
Ну да. <chuckles>